Ah je peux pas dire que je l'ai plus aimé, mais je peux dire que je l'ai beaucoup plus écouté en tout cas, heu, ah, Thriller est quand même extraordinaire heu
Ah bon? Mais je me rappelle que le le 1er, là, le thri ouais le thriller, heu, tout le monde l'achetait hein, ça ça faisait un peu l'effet que pour le film Titanic où tout le monde achetait la cassette vidéo et ben, pour le thriller, tout le monde achetait le l'album. Ça m'étonne pas qu'ils aient vendu des millions et des millions heu
C'est vrai. Ah bah il a été pendant longtemps, heu, 1er. Je sais, mmh, je sais même pas si c'est pas encore l'album le plus vendu de tous les temps? Je crois pas et j'ai peut-ê et j'ai alors un vrai doute, il fera il fera vérifier l'info. Mais mais ouais et
Ouais. Ouais. Ouais Ouais bah maintenant avec l'internet évidemment c'est est ça se vend plus, ouais.
Ouais moi je parle d'albums, heu, ouais, d'albums physiques quoi, tu vois d'albums, heu
Voilà oui, oui, d'album physique ouais. Mais je veux dire, hem, avec l'internet maintenant bon ben, heu, c'est il y a il y a un accès plus facile aux chansons parce qu'on on n'est pas obligé d'acheter l'album mais les
ouais. Oui, oui, bien sûr, ah, bah, oui, mais mais maintenant dans les ventes non, mais maintenant dans les ventes d'a dans justement dans les ventes, heu, d'albums, quand, heu, tu entends un type qui est certifié disque de platine ou quoi, ça compte aussi les ventes, heu, numériques justement. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas mais maintenant c'est compté. Bah, ce qui est d'ailleurs logique.
Ouais. Voilà! Justement donc c'est ouais donc ce serait facile de dépasser quelqu'un qui marchait qu'au au qui fonctionnait qu'au vinyle, heu, si tu parce que mais alors je sais que tout le monde en parlait hein.
Ouais, exactement et heu et a après non, mais après, à savoir que mais bien sûr, et puis et puis puis il y a des il y a les chansons emblématiques, les les images de Michael, heu, le clip, le clip, c'est il a été tellement précurseur, heu, sur ça, heu, le clip de Thriller.
Bah Ah bah oui! Personne n'avait jamais dansé comme ça avant, enfin, on n'avait jamais vu personne danser, heu, de cette façon avant, c'était innovatif. Oui c'est un film, ouais, oui, c'était un des 1ers clips, oui c'était un des 1ers clips en fait parce qu'avant, les clips n'existaient, heu, pas trop hein, on voyait les gens qui marchaient, il y avait pas toute une, heu, mise en scène comme là.
Non mais son clip son clip est un film. Son clip est un film, la version longue, heu Ouais. Ouais. En tout cas, ouais, heu, c'est c'est ça mise en scène. Exactement, exactement et puis après, ouais, puis après dans dans l'adolescence, dans les artistes emblématiques comme ça qui m'ont marqué, heu, Madonna en a fait partie évidemment. Mais il y a surtout, heu, aussi un artiste, heu, qui alors, Prince, oui, mais b je c'est Queen moi, si on de si si on doit partir sur du rock.
Ouais, ouais. Prince? Non? Ah Queen, oui Queen, bah, heu, ça revient ça repousse aux même aux années 70 Queen

Ah ouais, ouais, donc c'est ça. Donc ce serait les années 90. Mais, heu, il y avait tellement, tellement, tellement d'émergences, heu- bon, comme cha dans chaque décennie- mais i il y avait tellement de choses et j'ai écouté tellement de trucs. Après, c'est marrant parce que la preme la 1e idée qui me vient quand tu me poses cette question, c'est de penser, heu- et ça va te faire rire sans doute- mais à Dorothée.
Ouais. Voilà, heu, Dorothée, bah c'était la la chanteuse favorite de tous les les en les petits enfants, hein. <laughs>
Et si <laughs> Des enfants et des ados, mais, ouais, beh parce que, mais
Avant, c'était chat Chantal Goyat et puis après il y a eu Dorothée, hein.
Chantal Goya, ouais, c'est vrai. Il y a eu il y a eu Douchka aussi, heu, qui a qui avait qui
Heu, d oui, j et bah je la connaissais moins, chelle celle-là, mais, heu, moi je peux mmh.
Mais ouais et bah, c'est d'ailleurs, on a souvent prêté une, heu, une rivalité entre Chantal Goya et et heu et Dorothée. Je sais pas si c'était la réalité ou pas, mais elles l'ont toujours démenti, en tout cas. Mais, heu, mais même qu'une fois, d'ailleurs, Dorothée avait invité, heu- bah, elle l'a fait quand même qu'une fois, hein- mais d'inviter Chantal Goya sur son plateau. Mais ouais, je Dorothée mais Dorothée, les 2 aspects, c'est-à-dire qu'il y avait dans les chansons qui me ramènent direct à mon adolescence, il y a tous les génériques de dessins animés qu'il y avait, heu heu, dans le Club Dorothée. Parce que vraiment, heu, je trouve qu'ils sont emblématiques, heu- bon après, voilà, c'est normal, ça ç ça il y a une forme de nostalgie par rapport à tu vois, moi, j'ai un enfant, il regarde les dessins animés, j'entends les génériques tous les matins. Bon, c'est pareil, il zeu il dans dans 10 ans ou 20 ans, pour lui, ce sera emblématique de la même façon, tu vois? Mais m ouais mais moi, tout c'est ça.
Ouais. Ouais. Mouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais. Bah alors le le le Dorothée je me rappelle que quand heu, j'enseignais le le français à des enfants, j'avais sélectionné une chanson du du Club Dorothée. C'était un truc avec la valise, là.
Oui. Bien sûr. Ah ouais, dans, heu et chaussette rouge et une jaune à petits pois, c'est ça? C'est qu'est-ce qu qu'est-ce qu'elle mettait dans sa valise, heu mais je me souviens plus et et et et il y avait toujours heu
Mmh. Oui voilà, exactement, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle mettait dans sa valise? Oui, c'était pour leur apprendre les vêtements, ouais. Mmh mh.
Voilà, et il y avait toujours à la fin de du refrain, heu, elle ra elle rajoutait toujours le fait qu'elle mettait ses chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Ah, mais de toute façon, je suis incolle je suis incollable en Dorothée, hein, donc là, c'est la valise. Il y avait, heu
<laughs> Ah bon? C'était alors même dans ton adol dolescence, c'était heu une grande fe une de tes grandes favorites?